あの、引っ越しとかすると、新しい街に行くかと思うんですけど、そういう時に新しくお友達を作る時はどうやって作ってらっしゃいますか？
はい。 はい。 うんうん。 そうですね。えっとそあの、私何回か引っ越ししたことがありまして、で、ま、その場その場によってちょっといろんなあの、友達ができたんですけど、友達のそうですね、作り方としては、えっと、まあ一つの例としてですは、ええ、例として、ええ、ですと、えっと、私こあの
うん。 うん、うん、はい。 うんうん。 うーん。うん。 はい。 はい。 はい。
東京に1度引っ越したことがあるんですね。で、えっと、その時仕事で引っ越したので
うん、うん、うん。はい。うん。 うーん。
あの、周りに全然あの、知り合いがいなくて、でではい。なので、主に、あの、職場の同僚？が友達になりました。はい。
うん、ふん。 はい。ああ。 ああ、そうなんですね。あの、どうなんでしょうね、プライベートと仕事って分けていらっしゃる方も結構いらっしゃると思うんですけど、その、仕事の方はプライベートで会ってもいいような感じだったんですね。
はい。 あ、そうですよね。うん。 うん、そうですね。ええと、その職場が、ええと、ちょっと特殊で、外国人の方とかが結構多かったんですよ。
うん、うん。 ああ、そうなんですか。うんうん。
ではい。うん。で、えと その、外国人の同僚の方が、やっぱり日本に住んでまだ間もなかったりとかするので、えと、その人たちとも一緒にまあ、私も東京新しく、あの、行ったばかりなので、まあ、行ってないところに一緒に観光行ったりとか、はい、うん、しながらですね、結構仲良くなれましたね。うん。で、なんかうん。あの、外国の方だからなのか分からないですけど、あんまり、その
うん、うん。 うんうん。 うーん、はい。 うーん。 なるほど、なんかうんうん、あ、うん、すいませんうん。 うーん。
なんてゆんですかね、プライベプライベートとその仕事は結構はっきり分け分けてるんですけど
ん、はい。
はい、なんで、プライベートはプライベートで、で、そ仕事は仕事で、ていう感じの付き合いができる方と、あの、運良くお友達になれたので、はい、あの、そのあたりは心配なかったですね。
う-ん、うんうんうん。 そうなんですね。逆にその、日本人の方が多い職場ですと、結構プライベートはもう会社の人とは絶対にあわ会いませんみたいな方もいいるじゃないですか。うん、うん。
うん。 はいはい。 うん。 ま、確かにそうですよね。ちょっと付き合いがめんどくさかったりとかうん。そうですね。日本人の方はああ、確かにそうですね、職場があの、日本人の方もいたんですけど日本人の同僚ま、でも日本人の同僚も一緒に遊びに行ってたと思うので、職場の雰囲気かもしれないですね。あのうん。
ありますよね。うん。 うん、ふん。 ああ、なるほど、うん。 うん。 ああ。 なるほど。ちょっとあの、社内の空気がいい感じだったんですね。
はい、そうだと思います。はい。
うん。 わあ、いい職場ですね。うんうん。
<laughs> はい。そうですね、うん。
で、なんかちょっと留学に来たような雰囲気もありますよね。
あ、そうですね。なんか、あの、やっぱり英語で話したほうが話しやすかったりとかもするので、あのはい、あの、外国人の同僚にとっては。なので私も英語で話して、あの、ね、あの、語学の勉強なっていたとか、ま、向こうも日本語がすごく上手なんですけど
うん、ふん、ふん。 うん、ふん。うーん。 おお。うん、ふん。
はい。なんかやっぱり、あの、一緒にあの、色んなところ行ってみると、日本人にしか分からないような表現とかもやっぱりあるじゃないですか。なのではい、なのでそれを教えてあげたりとか。ま、なんかちょっと語学交換みたいな言語交換みたいな感じもあって仲良くなれたのかもしれないです。
うん。 うん。 ああ、そうですよね。うんうんうん。 うんうん。 ん、ふん。 うわ、それはいいですね。え、じゃあ、他にその新しいその街で友達を作るとなると、その、職場以外だったら、どういう風に作られたんですか？
うん、はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 あ、そうですね。えっと、私、あの、以前オーストラリアに留学してたことがあるんですけど
うん。 はい。
はい、その時にあの、やっぱり友達を、現地の友達をつか作りたくて、で、えっと、その、日本人も行ってる語学学校みたいなところに通ってたので、あの、その場そそこではあの、日本人の友達ができるんですけど、あの、現地の方との関わりがあんまりなかったので
うんうん。 うんうん、うーん。 はい。 ああ、そうですようーん。
はい、ちょっとうん、友達の作り方っていうのを悩んだ時期があったんですけど
うんうん。
えと、その時に、えと、学校の先生に、えっと なんかアプリアプリとかあの、サービスですね、なんかあの、友達マッチングサービスみたいなのがありまして
うん、うん。 あ、はい。うんうん。
はい、あの、今でもあるんですけど、ええと、Meetup とかいうブリがありまして。
うんうん。 はい、Meetup ですね。うん、うん。
で、はい。で、その、Meetup で、あの、イベントが色々企画されてるんですよ。あの、みんなでカフェでお話ししましょうのイベントとか
うん、うん。 はい。
あの、どこどこにみんなで行って、ピクニックしましょうみたいな、イベントがあるので、ま、そのアプリで、えと、参加の申し込みをして
うーん。うんうん。 はい。うんうん。 はい。
で、えっと、ま、行くとその場であの、ね、あの、現地の方に現地の方も使ってるアプリなので、あの、にはい、に
うんうん。 あ、世界中でかわてるアプリですか？
あ、そうですそうです。世界中で使われてるアプリで、うん。あの、日本で日本国内で使ってる方も多いんですけどはい。ま、その、オーストラリアはそのアプリが結構ポピュラーで。
うーん、うんうんうん。 うんうん。 うーん。
はい、で、実際に行って、あの、1人すごく仲良くなれたあの、方がいて、で、えっと、ま、その時すごい話があって、そのその子が、ま、日本語勉強したいっていう感じの子だったので
うんうん。 はい。
はい、で、私も留学してるので英語勉強したいっていうことで、あの、すごい、はい、一緒に勉強しようという感じなって、そのあと、あの、毎週一緒にカフェに行ったりか、はい。
はい。 うーん。うんうん。 へえ、うんうんうん。
するぐらいの仲になれたんですね。はい。なので、すごいこのアプリはおすすめです。
なるほど。日本でも、その、日本人同士、あ、ま、外国のじんの方も使えるんですかね、Meetup っていうのは？
はい。 うん。 そうです、日本人の方も使ってますし、外国の方でも使ってる、あの、人、沢山いるので、多分、外国発のアプリだと思うので思うんですけどはい。うん。そういうアプリの活用っていうのは1つあるのかなと思います。うん。
う、うーん、うんうん。 そうですね。うんうんうん。 へえ。 うんうんうん。なんか、マッチングアプリとかだったら、こう、聞いたことがあったんですけど、そういう風に Meetup っていう、なんでしょうね、こういうイベントじゃないですけど、集まりがありますよ、来てくださいみたいなのがあるんですね。
はい。 うん。 そうですね。で、あの
うん。
やっぱり、い1対1になると、そういう、その、ロマンスを求める人とかもいるじゃないですか？あのはい。で、こっちは、あのあの、友達として付き合っていきたいっていう考えなんですけど、でも、なんか、あの、向こうはすごい、あの、恋人を探してるみたいなことも、いったいいちのアプリだったら、はい、あったりするんですけど、はい、Meetup だと、こう、大人数になるので、あの、はい、複数人で集まって話すっていう感じが、あの、多いイベントを選べば、うん、そんなに、なんか、あの、すごい、なんか、はい、恋愛ばっかり求めてるような人、あの、ばっかりに出会うわけじゃないので、うん、その点は、あの、普通のマッチングアプリとかそうですね、安心だったと思います。はい。
ああ、そうですね、う、うーん。 うん。 うんうん。 うーん、そうですよね。うん、うん。 うんうん。 うーん。 うんうん。 うーん、うんうん。安心ですね。うんうん。 その、そちらでその集まる時っていうのは、何かこうどういうようなイベントと言いますか、企画が多いんですか？
はい。 あ、ミートアップでですか？
はい。
ああそうですね、い色々あるんですけど、ま、私がよく参加してたのは、その、カフェでお話ししようとか。
うんうん。 うんうん。 ふん。
はい。なんかあとはまあバーとかクラブとかでちょっと飲みながらお話ししようみたいな。ま、あんまりクラブとかではお話しできないんですけど、はい。カフェが多かったですね、なので、はい。
ああ、うんうんうん。 <chuckles> そうですね。うんうん。ああ、あの参加の条件とかそういうのとかもあったりするんですか？
あ、あの、多分イベントによってはあると思うんですけど、うん、多分年齢とか。あのすごいあの学生でもオッケーですとか、その学生さんはちょっととかそのくらいはあったような気がするんですけど。
はあ。 うんうんうん。 うんうん。
うん、でも特にあのすごい覚えてるものはないので、あの、誰でも参加できるものが多かったなと思います。
うーん。 ああ、なるほどですね。そういう、なんだろう、関係もいいですよね。
うん、うん、うん、そうですね。やっぱり、なかなか、あの、自分の周りのコミュニティでしか、やっぱり、友達っていうか出会いもなかったりするのでうん、もう、アプリ便利だなと思いますね。
うん。 そうですようーん。 ああ、他に何か、その、お友達を作るアプリとか、そういうようなものってあるんですか？何か使われたものとかあったら教えていただけますか？
はい。 あ。 はい。えっと、これ、今、うたってるんですけど、えっと、HelloTalk っていうアプリがあって。で、これも、あの、友達を作る友達を作るっていうか、言語交換を目的とした友達を作るんですけど
はい。 はい、はい。 うんうん。 うん、うん。 はい。 へえ、ま、 ここのアプリですかね。
はい。 すいません、ちょっと聞こえなくて。
あ、すいません。あの、あの、外国外国のアプアプリアプリケーション
はい。 あ、うん。 多分そうですね、外国発のアプリだと思います。それもまあ似たような感じなんですけど、それは、イベントに行くとかではなくて、もう一対一で、チャットしたり、電話したりできるっていう
うーん。 ふんふん。 はい。 うん、ふん。ええ。
アプリなのではい。それはですね、私実際会ったこととかはないんですけど。
へえ。うんうんうん。 うん、ふん。
うん、あのそれはチャットとか、しあの、してですね。え、仲を深めていくっていう感じで。ではい。で、その機能にあの、近い人を探すみたいな機能が、ま、有料なんですけど、ありまして、なので近所の人も調べられるんですよ、使ってる人が。その同じアプリを使ってる人が。で、ま、その人とたちと
はい。 へえ。 うん。ふ。 うん。うんうん。 へえ。 うーん。 ふんふん。うん。
喋って、気が合えば会うっていうようなことをしてるあの、人も
うわうわ、なるほど。
いますので、はい。うん、それも結構便利なアプリだと思ってます。
うーん、ま、でもそれで、あの、お友達を作ったり、その会いに行ったりっていうことはされないんですね？
うん。 うん、そうですね、これからまだちょっと使い始めたばっかりなので、はい、これからね、あの、是非会ってみたいなっていう人もいるんですけど。はい。これからね、誘ってみようかなという感じですね。
うんうん。 ああ。うん、ん。 ふんふんふん。 その はい。ああ、そうなんですね。その何人とかその外国人とか日本人とかそういうのはなんかあるんですか？いろいろ。何人専用とか。うん、ふん。
はい。 ん。 はいはいはいはい。 色々あの、そうですね、何の言語を勉強したいかっていうのを登録できるので
うーん。
はい、向こうがあの、相手の方が日本語を勉強したいっていう人を見つけて、で、私は私の勉強したい言語を、あの、教えてくれるって書いてる人を見つけて、喋るっていう感じです。はい。
はい。 あ、なるほど、はいはい。うーん、あ、じゃあちょっとあのお互いに言語の教え合いと言いますか、先生と生徒みたいな関係になれるんですかね？
うんうん。そうですね。 あ、そうですね。でもどっちかというとま、友達な感じではい、あの、一緒に出かけたりで、その中でま、会話しながら、ま、勉強できたらいいかなみたいな感じでやってる人が大半なんじゃないですかね。
うん、うん。 うーん。 うん、うん。 はあ、なるほどですね。そのミートアップってその、会ってお友達ができたじゃないですか、その時にその、その場限りでま、終わりになったりとかもするはずなんですけど、そういう関係で、ね、会って終わらなかった関係を育てるってなんかどんな、じで工夫されたんですか？
うん。 はい。 はいはい。 うん。 あ、そうですよね。 はい。 ああ、そうですね。結構昔なので、あんまりはっきりは覚えてないんですけど、でもやっぱり話して、自分に自然に自分らしく話して、で向こうも結構自然な感じで最初から話してたので、どうだろう、なんか私が工夫したというよりは、なんかあの、フィーリングと言いますか、なんかやっぱり合う合わないが最初から多分あって
う、うん。 うーん、うん、うん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 ん、わあ、うん、うん。 うーん。
で、そうですね、いろいろうん、あとはあれかな、その子はその、日本に留学したこともあったので、あの、日本の経験とか共通のあの、話題が結構多かったのでうん、あの、共通の話題がやっぱりある方とは友達になりやすいんじゃないかなと思います。
はい。 わあ、うんうん。 うーん。 ああ、なるほどですね。でも、共通のそのそのあの、そこの Meetup であったのはお一人だけですか？他にもまだうんうん。うんうん。
うん。 はい。 そうですね、複数人いたんですけど、あの、詳しく喋ったのがその子だけで、はい。
なるほど。まだそその時に気が合う方とこう、巡り合うっていうのもちょっと奇跡に近いわけですね。
うん。 あ、ほんとにそう思います。はい。やっぱり出会いはい、は難しいなと思うので、その時友達ができてほんとに良かったなって思ってます。
うん、うん。 うん、う。 うーん、職場にも恵まれましたしね、いろいろうん。
はい、もうほんとに周りの方に助けていただいてありがたい限りです。
うーん、じゃ、また新しい街で、え、もし行くことがあったとしても、なんかすぐにまた新しいお友達ができそうですね。
はい。 うん。 そうですね、是非あの、やっぱりその、地元の方と仲良くなったりも、たいので、はい、これからもそういうアプリとか活用してやってみたいと思います。
うんうん。 ああ、うんうん。あ、今日はあの、色々と教えていただいてありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
失礼いたします。